OK, d'accord, ouais. Donc elle a été exposée, heu, à fond.
Voilà et du coup enfin l'anime l'anime est très, très rigolo, les réactions sont très, très rigolotes et l'animation, elle est vraiment excellente. Et les musiques sont cools en plus, vu que c'est quand même un un anime avec de la musique, machin. Les musiques sont cools. Donc, heu.
Ouais. OK, je note. Ouais. OK. Ça, c'est vraiment bien, je trouve, de plus en plus, heu, le fait qu'ils qu'ils se rendent compte que la musique c'est vraiment important dans les séries et même les animés. Mais du coup, heu
Ouais. Mais il y a j'en ai je suis tombé sur un autre, mais j'ai plus le nom. Où c'est, heu, 2, hem alors je sais pas si c'est 2 filles parce que j'ai regardé que 2-3 épisodes, après j'ai j'ai pas eu temps de regarder la suite. Mais ça se passe dans une école un peu, heu, hyper sélect au Japon pour des pour les jeunes filles, heu, machin, de de bonne famille, tout ce que tu veux.
Ouais. D'accord. OK, ouais.
Et il y a une, en fait, elle joue de la guitare et il y en a une autre qui joue de la batterie. Les 2 le savent pas et elles tombent un jour, heu, toutes les 2 dans la salle de musique et elles se rendent compte qu'en fait les 2, en fait, c'est des machines à la musique et elles forment un groupe de rop de rock. Donc, heu.
OK. Ah, les 2 savent, heu. D'accord, ouais, OK. OK, ça me parle pas du tout. J'avoue que les animés, heu, musique, ça me par enfin, qui tournent, heu le sujet principal c'est de la musique ou l'art, j'ai jamais vraiment, heu, test mais ça a l'air, heu, ça à l'air sympa.
Moi non plus normalement. Moi non plus, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui arrivent quand même à se démarquer, ouais.
OK. Moi, le le 1er pas que j'ai eu dans les animés un peu décalés, drôles, c'est, bah, je pense comme beaucoup, c'est Spy Family.
Hem.
Et et je sais pas si tu as déjà vu Spy X Family? Bah c'est
I family.
c'est avec, heu, les enfin, c'est une famille recomposée en gros, avec un agent secret, une tueuse en série et hem, et la petite télépathe, heu, Anya.
Ah oui. Heu, ouais. J'ai c j'ai commencé à le regarder mais j'ai complètement zappé de de finir. Non, non, non, en fait, j'ai j'ai bien aimé. Mais le truc, c'est qu'il y tellement d'animés qu'en fait, que, heu, à à un moment j'ai pas pu, heu.
Pas fan? Ouais. Ouais, bah oui, c'est vrai que tu ressens pas enfin comme les séries, je suppose. Mais c'est très drôle. Moi, pour coup, je les ai lus, les Spy Family. Et je trouve ça abusé que je suis quelqu'un qui rigole pas souvent de de, je sais pas, d'une BD, d'un sketch, heu, d'un truc comme ça. Et je trouve ça vraiment, très juste, je sais pas comment te dire. Le le le fait qu'il adapte sa façon de dessiner, des fois il va dessiner très brouillon pour faire passer une blague, des fois il va je sais pas, changer un peu la police d'écriture, machin, tu il casse vraiment les codes, heu, classiques. Et tu te dis, heu, tu te dis: «Ah, ouais, heu, il peut faire ça quoi» et c'est vraiment drôle quoi, c'est bah moi, il y des blagues, je les trouve très drôles.
Ouais. Oui. Ouais, d'accord, OK, je vois le style. Ouais. Non mais c'est cool parce qu'au moins, ils en fait, ils arrivent à faire des maintenant des animés, heu, rigolos mais sans être ridicule, tu vois?
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, bien sûr, je vois. Oui, c'est pas juste, heu, pipi-caca, quoi.
Alors qu'avant c'était vraiment tu faisais des animés, ouais OK, c'était rigolo 5 minutes et quand cet quand tu avais regardé 4 épisodes, tu fais: «Bon OK, c'est tout le temps les mêmes blagues». Là non, là ils arrivent vraiment à faire des trucs sympas.
Mmh. Ouais, ouais. C'est exactement ça.

OK, je connais pas du tout.
Heu, The Expanse c'est une série de sci-fi où tu as la, en gros tu as la Terre, Mars qui sont, heu, colonisées, et tu as aussi la ceinture d'astéroïdes qui est colonisée.
OK, ouais. D'accord, ouais.
Et du coup tu as un peu une guerre entre Mars et la Terre et la ceinture d'astéroïdes, parce que la ceinture d'astéroïdes, ils sont exploités par Mars et la Terre. Mars et la Terre ils sont en guerre, depuis que Mars a déclaré son indépendance machin. Donc il y a toute une histoire de géopolitique comme ça, au milieu tu as des personnages qui doivent, heu, naviguer dans tout ce ce délire avec un plot sci-fi en plein milieu en fait. La série elle est trop cool. Vas-y, vas-y.
OK. Ouais. Ouais. OK d'accord, c'est le Mais du coup tu aimes bien les trucs, heu, géopolitiques vu que avec Astol c'est un peu ça?
En vrai ça me deman ouais en vrai ça me dérange pas, j'aime bien les les séries avec de la politique dedans. Bah, une de mes séries préférées, et le problème c'est qu'elle est introuvable, c'est la galère à trouver. Et pour le coup il y a pas de sci-fi il y a rien dedans, c'est À la Maison Blanche.
OK. Ouais. OK.
The West Wing en anglais.
OK. Bah, heu, pas entendu par <chuckles>
Et c'est juste en fait, c'est c'est littéralement la série, c'est, tu suis le président des États-Unis et son et son entourage tu vois? Donc heu
D'accord, OK, ouais. Dans le le quotidien dans tout ce qu'ils font.
dans le quotidien. Et la série elle est trop cool, le problème c'est que maintenant elle est, enfin elle est quasiment impossible à trouver parce que genre tu as Canal qui a les droits, tu as Amazon qui a certains droits, tu as Netflix qui a d'autres droits machin, elle est impossible à regarder. Donc, heu
OK. D'accord, OK. Et du coup, The Expanse, ouais c'est, tu tu l'as découvert, tu as pris une claque en la regardant?
Ouais par contre, The Ex The Expanse pour moi c'est meilleure série SF, heu, des genres des 10 des 10- 15 dernières années.
OK. Donc dans ton dans ton top 10, c'est et c'est une vieille série ou c'est plutôt récent?
Ouais. Non, heu, c'est terminé il y a 2-3 ans, et il y a 4 saisons.

Ouais, ils avaient fait, je me rappelle, une, heu, une enquête, enfin, pas une enquête mais un sondage, tu pour, heu, que des doubleurs se présentent pour, heu, faire Saitama en français et en fait, heu, tout a été balayé quand il y a Orelsan qui s'est présenté juste pour forcément
D'accord. Ben, ça fait bizarre quand même, hein, parce qu'au début, je me dis: «Je reconnais la voix» quand j'ai capté que c'était Orelsan, je me dis: «Ah <sighs> c'est un peu dommage», tu vois? Parce que, et au fur et à mesure, en fait, il joue vraiment le personnage, donc ça passe.
Ouais, c'est vrai. OK. OK. Ouais, je vois. Bah, en plus, ça ça compte bien avec ça matche bien, pardon, avec le côté nonchalant de Saitama, le le perso d'Orelsan, ça re
Exactement, c'est il il a vraiment le il a vraiment la voix et les expressions, en fait, pour le le mec blasé. Donc heu, donc ça passe bien. Heu
Ouais, carrément. Bizarre. Ouais, je vois, mais One Punch Man, vraiment trop bien. J'avais, heu, moi, je suis dans la team de je regarde 2 saisons d'un animé et si j'accroche, je je me tape tous les scans à la suite, derrière et One Punch Man, j'avais fait ça.
Yep. Heu, tu j'ai fait j'ai fait ça avec l'Attaque des Titans
Ouais, bah, gros classique.
heu, j'ai commencé très tard l'Attaque des Titans, je crois que j'ai commencé, c'était peut-être saison 3.
Ouais. OK. Ouais, là où les choses deviennent, heu, un peu spicy. N ouais.
C'est ça. Donc j'ai regardé les j'ai commencé à l'épisode où tu as Ymir qui dévoile qu'elle est, heu, un titan, en fait.
Ah ouais, d'accord, bon. Bah, au moins
C'est le 1er épisode, en fait, heu, enfin c'est le dernier épisode qui était sorti quand j'ai commencé
OK. Ouais, donc oui, heu
donc je crois que ça doit être f s fin de saison 2, début de saison 3, un truc comme ça.
Les révélations, tu te rends compte que le la série est vraiment, heu, que je l, ouais.
C'est ça. J'ai b j'ai bouffé le manga, je l'ai dévoré, en fait. Et j'ai
<chuckles> Tu m'étonnes. Même avec le fait que les dessins soient un peu différents par rapport à l'animation?
Les dessins sont différents mais en vrai, tu as c c'est ça qui est bizarre, c'est que tu as vraiment il y a une différence au niveau du dessin mais tu as vraiment des planches du manga qu'ils ont littéralement dans l'écran.
Ouais. OK, d'accord. Ouais, de, tu veux dire, des des tableaux, quoi, enfin, des ouais.
La révélation Ouais, de beh, la le la double page de Bertholdt, heu, non pas de Bertholdt, si Bertholdt qui révèle qu'il est le le Titan Cuirassé
Heu, c Reina. Ouais. Ouais.
tu as u tu as, littéralement, un moment sur, heu, sur l'animé où tu as un un plan large où tu as Mikasa, les autres qui sont en train de s'éloigner et Bertholdt qui parle à Eren. C'est littéralement 1 d 1 des doubles pages de du manga
Ouais, sur le OK, ouais, ils ont bien respecté le ils ont bien respecté le manga. OK.
c'est hyper bien respecté, ouais. Ah p il y a un truc qui est pas respecté et quand je l'ai vu, parce que moi, j'avais lu le manga, mais pas mes potes, quand j'ai vu l'épisode
Ah OK, ouais.